Ja, viele Leute kennen das ja, dass sie halt nur 'ne etwas kleinere Wohnung haben und da einfach den Platz auch dann vielleicht gut nutzen möchten. Wie findest du denn grade so Platz in kleinen Wohnungen? Hast du da 'n paar tolle Tipps vielleicht?
Ja, äh, Tipps aus der Praxis, ne? W willst du die hören? <chuckles> Also, ich habe 'ne sehr kleine Wohnung als Zweitwohnsitz, hm, weil hier 'n Teil meiner Familie wohnt. Das ist Nürnberg. Und, äh, da, äh w wie gesagt, da sind also mehrere meiner Söhne und auch Enkel wohnen hier. Und da habe ich mir einfach noch mal 'ne Zweitwohnung genommen, ne?
Mhm. Sehr gerne. Mhm. Die du fürs Wochenende dann nutzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Hm, ja, manchmal sogar länger, ne? Also, ich habe meinen 1. Wohnsitz in Norddeutschland und, äh, das ist 'n bisschen weit weg, um Kontakt zu meinen Kindern zu haben, ne? Und, äh, du hast ja gefragt, wie ich das mache in so 'ner kleinen Wohnung, dass ich da klarkomme.
Ah, okay. Mhm. Mhm.
Also, A, hab ich hier weniger Sachen, ne? <laughs>
Mhm, okay. <chuckles> Gut. Klar beim Zweitwohnsitz. Wie groß ist die Wohnung denn? Ist das ist das so 'ne Einzimmerwohnung nur oder vielleicht doch 'n bisschen größer?
Ja, also, die ist insofern ganz schön, das ist Parterre. Äh, und ich würde mal sagen, die hat so 50 Quadratmeter.
Mhm. Okay.
Und oder weniger, ja, 50. Aber sie hat 'n sehr großen Balkon, das ist schon mal sehr schön. Und zwar zur Südseite, sodass auch die Sonne drauf fällt. Äh, sie hat Fußbodenheizung, ist auch sehr nett. Hm, und die Sanitäreinrichtungen sind sehr gut. Und ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber ich hatte tatsächlich 'n Problem, äh, meine Sachen dort unterzubringen, ne, äh.
Mhm. Mhm. Okay. Du hast aber ganz klassisch 'n Wohnzimmer und auch 'n Schlafzimmer, dass du auch mehr Schränke stellen kannst oder eher nicht?
Also, ich habe einige Schränke hier stehen, äh, aber es ist jetzt in dem Sinne keine ich habe also, jetzt nicht 2 oder 3 Zimmer, sondern es ist im Grunde genommen, 1 großes Zimmer, aber es ist so verwinkelt, weißt du, äh.
Mhm. Ah, okay, mit so Nischen so drin. Mhm. Mhm.
Richtig, also, ich habe da im Prinzip 'ne Schlafnische gleichzeitig als Wohnzimmer dient, das ist ganz gemütlich. Und, äh, wenn wenn man jetzt weiter durchgeht, ist nach hinten auch, äh, ein Art eine Art Küche, ja, äh, wo auch noch 'n Tisch ist und Schränke. Aber wenn man sich das anschaut, es ist eigentlich 1 Zimmer, aber irgendwie schön aufgeteilt, ne?
Okay. Mhm. Okay, sehr schön. Und du hast da viele Schränke, hast du gesagt. Sin sind das denn, äh, Schränke, die du auch wirklich voll gemacht hast?
Die sind alle proppenvoll. Ja, also, wirklich, denn, weißt du, wie sehr Wir Menschen sind ja häufig noch so Jäger und Sammler und da kommt dann immer mehr zusammen. Und, äh, in meinem Haus, das ich dann noch habe, äh, da habe ich dann auch noch 'ne Werkstatt, weißt du? Da habe ich 'n 'n Garten und dann ich bin ja so 'n Fan von Werkzeug, ne? Und so nach und nach habe ich mir auch hier f einiges an Werkzeug besorgt. Und weil ich dann immer auch gern mal was schraube an meinem Fahrrad oder was auch immer, ne? Ähm, aber weißt du, wo ich gelernt habe, gut zu stauen? Äh, das ist auf dem Schiff, ja? Äh, ich mache ab und zu Segeltörns, also, z z ne, so zwei dreimal im Jahr bin ich mit 'ner Yacht unterwegs. Und da ist es ja so, wenn du da hinfliegst, meinetwegen nach Griechenland oder in die Türkei, äh, dann hast du ja maximal zum Beispiel 22 Kilo Gepäck, ne? Und, hm, dann fängst du schon mal an zu stauen, dass du auch alles das mitnimmst, was du wirklich brauchst, ne?
<chuckles> Okay, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm, oh, interessant, schön. Mhm. Mhm. Mhm. Genau, und du hast wahrscheinlich dann auch nur wenig Platz auf dem Schiff. Du bist dann, ähm du hast wahrscheinlich selber auch 'n Schein, dass du fahren kannst oder bist du da mit so 'ner Truppe unterwegs, dass, ähm dass jeder mal, äh, fährt u wie auch immer, das Schiff steuert?
Ja, ja. Na, ja, äh, ich bin der Skipper. Ich habe, also, auch alle notwendigen Scheine. Äh, du musst ja heute die Segelscheine haben, die Funkscheine und so weiter. Aber vor allen Dingen trägst du auch die Verantwortung für das Ganze, ne? Also, wenn sich da einer verletzt oder über Bord geht, dann wird immer der Skipper erst mal attackiert. Deswegen habe ich auch 'ne ordentliche Haftpflichtversicherung und so weiter. Aber Platz, ne? Also, äh, wenn ich auf das Boot gehe, dann schmeiß ich natürlich meine Tasche da drauf, ne? Aber dann geht's ja los. Äh, wenn du jetzt eine Woche oder 2 Wochen unterwegs bist, dann musst du natürlich für die ganze Truppe einkaufen, ja? Äh, allein jeder wir sind 6 Leute an Bord und jeder braucht 2 Liter Wasser am Tag, ja. Äh, jetzt rechnen wir mal hoch, 10 Tage pro Person 2 Liter, ne? Mal 6, <chuckles> m mal 10, ja. Äh, <chuckles> dann, äh, weißt du schon, was man alleine an Wasser
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Platz, mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mal 6, genau, ja. <chuckles> Genau. S sind das viele Flaschen, die du irgendwo unterbringen musst wahrscheinlich oder Kanister vielleicht dann auch, ne? Mhm.
Äh, äh, genau, ne? Und, äh, das ist ja nicht alles. Du willst ja noch Bier haben und Wein, dann Lebensmittel rauf und runter, weil wir kochen auch sehr gern auf'm Schiff, ja. Ähm, und dann hast du, wenn's 'ne größere Yacht ist, auch 'ne Gefriertruhe, 'ne kleine. Du hast 'n Kühlschrank und dann wird ja auch, äh, Obst und Gemüse eingekauft, äh, und alles, was jeder so will zum Frühstück, ne? Das kann Nutella sein und Butter und Käse. Und wenn man denn unterwegs ist im Ausland, in Griechenland, kommt natürlich auch der Käse dazu und Oliven und, äh, also, alles Zeug, was man auch so auf'm einheimischen Markt so bekommt, ne?
Mhm. Mhm. Mhm, auch praktisch, ja. Mhm. Mhm. Das heißt, du brauchst diese du kaufst die Sachen eigentlich dann schon für die kompletten 10 Tage oder legt ihr dann auch mal an, um gegebenenfalls noch mal was nachzukaufen?
Hm, na ja, wir haben so für 5, 6 Tage haben wir alles an Bord, was wir brauchen, ne? Äh, aber was wirklich schwer ist, das sind diese ganzen Dosen, ne? Ähm, und ich habe das schon gehabt. Also, 'n Teil nehme ich mit in meine Kabine. Also, jeder hat 'ne eigene Kabine, das ist schon mal das Schöne. Äh, es sei denn, wir haben Pärchen dabei, die haben zusammen eine Kabine, ne? Äh, aber in der Regel ist es so, äh, dass ich denn das Wasser zum Teil bei mir drin habe oder es wird verteilt. Und, äh, der Rest kommt irgendwo in die unten rein. Man kann das auf'm Boden auch aufmachen, wenn's in Yachten jedenfalls in manchen Yachten, die sind zum Teil auch unterschiedlich. Jedenfalls lernt man da zu stauen, ja?
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, es ist Stauraum ist schon da, aber den muss man halt sinnvoll nutzen.
Ja, und du musst ihn erst mal finden auf 'ner Yacht, <laughs> weil da sind überall irgendwelche Holzplatten vor, grade wenn das so Richtung Kiel geht, äh, da musst du dann die Platten hochnehmen und denkst so: „Ah, da geht ja doch was rein.“ <chuckles> Ja.
Ah, okay, <chuckles> okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Okay. Ein bisschen versteckt, damit ei eigentlich, dass die die Yacht fürs Auge natürlich schön aussieht, man den Stauraum nicht auf 'n 1. Blick erkennen kann sozusagen.
Ja, oder auch in deiner Kabine, da stellst du plötzlich fest, dass da unter deinem Bett äh, da kannst du dann 'ne Schublade rausziehen, ne? Äh, und es ist alles ziemlich eng, äh, aber wenn man findet denn wenn man sucht, dann findet man auch was, ne? Und bisher haben wir immer alles untergebracht. Und so geht mir das auch in meiner kleinen Wohnung. Hm. A, kaufe ich weniger ein, äh, also, auch an Lebensmitteln. Also, im Kühlschrank habe ich nur Sachen drin für, ich denke mal, maximal 2 Tage, n ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Mhm.
Dass wenn ich mal weg bin und ich komme wieder, dass der nicht ganz leer ist, ne?
Aber die Küche ist schon komplett eingerichtet, dass du dann auch mal 'ne Kleinigkeit da zubereiten kannst?
Ja, also, ich habe 'n normalen Herd, beziehungsweise ich habe mir dann so 'n, wie nennt sich das, so 'n 'ne Mikrowelle habe ich da stehen. Und dann habe ich mir noch so, wie heißen die denn, Induktionsherd zugelegt. Sehr sehr, sehr praktisch, nicht. Da hast du keine heiße Platte, äh, geht sehr schnell, äh, ne? Und ich kann nicht kochen, also, von daher hält sich auch mein Vorrat an irgendwelchen Sachen da, äh, äh ja, das hält sich in Grenzen, ne? Ähm, ich hole mir meistens was irgendwo aus'm Supermarkt, ähm, oder auch, äh, äh, Sushi oder mal 'ne Pizza oder so. Also, wenn du mich fragen würdest, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt supergesund isst, ja?
Mhm. Mhm. Geht schnell, genau, mhm. Mhm. Okay, aber du hast halt schon in der Küche die Möglichkeit, äh, von von dem Platz, den du da hast, dass da irgendwie 'n 'n auf jeden Fall 1, 2 Töpfe da sind, 'ne Pfanne ist Platz für in der Küche. Und du hast natürlich dann wahrscheinlich auch Teller und so was 'n bisschen untergebracht. Oder nicht? <chuckles>
Mhm. Ja. <laughs> Ja, also, ich esse nicht aus der Hand und ich esse mit Messer und Gabel. Ja, das das kriege ich schon hin, ne? Ne ne äh, aber, weißt du was, ich habe auch noch 'n Thermomix, ne? Beziehungsweise 'n Gerät, das baugleich ist mit dem Thermomix. Und vielleicht kennst du die, äh, da kannst du schon manches zaubern, ne, ne?
Ja, genau. Das kriegst du alles unter, okay. Ah, der ist natürlich auch, mhm, praktisch, mhm. Du hast es in deiner kleinen Wohnung, dieses Zaubergerät, oder du du nimmst das dann immer mit, wenn du von deinem Haus dann in diese kleine Wohnung für eine gewisse Zeit dann, äh, umziehst, sage ich jetzt mal? <chuckles>
<chuckles> Äh, in unserem Haus, da habe ich 'n richtigen Thermomix.
Ah, okay, mhm.
Und dann habe ich ein Gerät gefunden, das kann die wesentlichen Funktionen auch. Ähm, also, wie kochen, ich kann sogar dampfgaren, ne? Äh, und mixen und alles Mögliche. Also, äh, dafür reicht das allemal aus. Damit kann ich sogar Kartoffeln kochen, ja?
Mhm. Mhm. Das heißt, du b du brauchst gar nicht so viel Platz in der Küche, weil du dieses Zauber-Wunder-Gerät jetzt immer, äh, da stehen hast. Ähm, und deswegen brauchst du nicht alle möglichen anderen Elektrogeräte und hast so den Platz natürlich dann gut auch ausgenutzt.
Ja. Ja. Ja, das ist wirklich fantastisches Gerät. Ähm, und die Mikrowelle, die brauche ich natürlich auch. Äh, die Mikrol welle, die hat natürlich, äh, auch noch die Grillfunktion, ne, und den Backofen mit drin. Also, so, wenn ich will, kann ich 'ne ganze Menge anstellen, ne?
Okay, mhm. Mhm. Mhm. Okay und d mit den Schränken noch mal. Wenn du dann für 'ne gewisse Zeit jetzt, ähm, da nach Nürnberg fährst, ähm, hast du dann, ähm, Kleidung für die komplette Zeit mit oder hast du so viel Platz jetzt in den Schränken, dass du sagst: „Ich habe Kleidung auch immer da. Ich brauche jetzt gar nicht so viel mitnehmen und tausche das dann nur immer mal wieder aus?“
Mhm. Ja. Ja, also, bunt ist in der Waschmaschine und je nachdem, weiß auch, ne? Da packe ich schon mal 'n Teil rein. Also, die Schmutzwäsche, die ist schon mal weg, ne? Ähm, ansonsten, ab und zu brauche ich auch mal 'n Anzug und gute Klamotten. Die hängen an einem Regal, äh, so über der Garderobe. Und ansonsten habe ich, äh, Schränke und da ist alles drin, was ich so für den Alltag brauche. Das funktioniert wirklich sehr gut, ne? Äh, dann habe ich 'n Schuhregal, das passt ganz gut. Und ganz wichtig ist mein Schreibtisch, ne? Äh, da ist eben der Computer drauf, großer Bildschirm. Da unter ist jetzt so 'n, äh, Roll äh, Container
Mhm. Mhm. Okay.
Und da habe ich auch alles drin. Äh, ich habe sogar noch 2 Gitarren hier drin stehen, also ne?
Mhm. Ui, also, ist die Wohnung doch 'n bisschen größer a als gedacht, obwohl's nur ein Raum ist, also.
<laughs> Ich habe gelernt zu staunen, sagen wir's mal so, ja, äh
<chuckles> Ah, okay, mhm. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst: „Ah, ich wünschte mir, ich hätte vielleicht noch 'n Raum mehr, weil ich doch irgendwas vermisse, was ich vielleicht doch gern noch unterbringen würde?“
Ja, das ja, ich würde mir wünschen, noch 'n bisschen mehr Staufläche zu haben, ne? Äh, denn manches steht dann doch etwas zu lange rum, äh, bis ich endlich 'n Platz gefunden habe, wo ich es doch deponieren kann und
Mhm. Okay, also, um es wegzuräumen dann so ganz klassisch, dass irgendwas noch was noch keinen festen Platz gefunden hat.
Richtig, äh. Ja, und dann, weißt du dann muss ich ja auch so 'n bisschen sortieren. Ähm, dass ich es zuordnen kann. Weil du nimmst dir zwar vor, du weißt anschließend, wo du's gelassen hast, ne, äh, aber, äh, wenn du's dann suchst, ist es doch nicht da. Und man sucht wie wie 'n Blöder, ne? Ähm und da habe ich mir das aber auch angewöhnt, dass ich so 'n bisschen unterscheide zwischen Technik, ähm, ja, da hat man ja unheimlich viel so Kabel und Smartphone und Mikrofone und, ach, weiß ich was, ich bin da auch so 'n bisschen technikaffin, ne, und dann eben, weiß ich was Klamotten, die ziehst du sowieso auseinander wie Strümpfe, Unterzeug und so weiter. Äh, das wird ja automatisch sortiert. Das muss man ja auch, sonst finde ja gar nicht wieder, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Aber gut, du hast ja eben diesen Rollcontainer erwähnt, den du da beim Schreibtisch hast. Das gibt natürlich auch 'ne gute Möglichkeit, da grade so so Techniksachen vielleicht da auch noch mit einsortieren, die du dann vielleicht auch am Schreibtisch benutzt.
Ja. Ja. Ja, oder Papiere vor allen Dingen, Ablagen. Also, ich habe auch noch so 'ne Ablage, wo ich, äh, kurzfristig, mittelfristig und Ablage noch mal reinpacken kann. Da kann ich das Papierzeug auch schon mal so vorsortieren zumindest. Und dann habe ich natürlich auch noch 'n paar „Leitz“-Ordner, äh, wo es dann langfristig abgelegt werden kann, ne? Äh, also, ich komme da schon einigermaßen klar. Ich würde immer sagen, es ist alles in einem Prozess der permen permanenten Verbesserung, ne? Äh, es ist nie fertig, äh, weil ich immer noch irgend 'ne kleine Lösung finde, ähm, mit der man das optimieren kann.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Könnte denn da auch, sage ich jetzt mal, jemand zusätzlich mal übernachten? Es gibt ja so ganz klassisch diese Ausziehsofas, wenn vielleicht doch mal jemand mehr da mit in der Wohnung übernachten möchte.
Nein. <laughs>
Nein, okay. <chuckles>
Ganz klar, nein, das funktioniert nicht. Dafür ist das zu klein. Äh, aber dann habe ich Ausweichquartiere in meiner Nähe, äh, wo die Leute dann auch übernachten können. Aber das mache ich nicht. Das wird einfach zu eng und ungemütlich, ne?
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Okay. Das heißt aber, du hast, äh, schon halt, äh, die Schlafmöglichkeit jetzt für dich und auch 'n Sofa da stehen, aber halt nicht, ähm, mit irgendwelchen zusätzlichen Funktionen. Es gibt ja auch diese klassischen Sofas, die innendrin noch so 'n Bettkasten haben, den man dann auch noch vollpacken könnte.
Alles. Ja, nur für dieses Sofa wäre gar kein Platz und, äh, ich ich habe dann lieber 'n paar gemütliche Sessel. Das ich bin ja die meiste Zeit hier in der Wohnung allein und wenn ich hier bin, dann will ich das eben auch für mich gemütlich haben. Äh, und das wird dann eben durcheinander gebracht, wenn ich noch 'ne Person mit drin habe, ne? Ähm, das geht nicht, ne?
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, wie sieht es denn eigentlich aus so mit Pflanzen? Du hast ja gesagt, du bist ja nicht nicht, äh, permanent da. Hast du dann sowas überhaupt in der Wohnung?
Äh, auf'm Balkon ja, äh, in der Wohnung nicht. Äh, die würden auch mangels Pflege eingehen bei mir.
Okay. Mhm. Mhm, okay, klar. Okay, aber es war schon mal sehr interessant und du hast da viele tolle Tipps, glaube ich, auch genannt, wo man noch so 'n bisschen mehr verstauen kann und wie man sich auch so den Stauraum erschaffen kann oder auch vor allen Dingen, wie man den auf dem Schiff auch findet. Wirklich sehr interessant. Also, vielen Dank für das Gespräch.
Ja? <laughs> Ja. Ja. Ja, danke für dein Interesse.